Tu vois, j'ai pas mal de de difficultés, heu, dans dans mes choix de vie, c'est-à-dire que, heu, je passe quand même beaucoup de temps, heu, à travailler et puis je fais encore des études alors en plus du travail et, heu, énormément de sport. Ce qui fait que, heu, je me retrouve, heu, contraint de refuser, bah, pas mal de fois des invitations, heu, heu, lors de repas de famille le dimanche ou de voir des amis en semaine par exemple le soir. Et bien je dis souvent non et forcément, ben, je culpabilise pas mal. Hem et là par exemple ce dimanche aussi encore, je je suis invité, j'ai dû dire non, bah, à cause de de mon boulot et de du sport que j'ai prévu ce week-end.
Mmh mh. Mmh mh. D'accord et je peux te demander ce que tu fais comme, heu, boulot?
Ben, je suis, heu, dans des bureaux en présentiel et je fais un peu de télétravail aussi, heu. Heu, ouais, heu, allez une journée, heu, une journée en présentiel et le reste que du télétravail
Mmh. Mmh mh.
et le reste ça va être que des études, heu, que je suis, heu, à distance. Donc, heu, c'est un rythme assez assez soutenu quand même.
OK. Heu, ouais, forcément, ouais. Et c'est quoi ce les études que tu que tu as reprises?
Heu, ben, là, ç je finis ma dernière année de master, heu, donc c'est-à-dire que j'ai un stage en plus, donc c'est ça qui qui, heu, c'est encore plus plus stressant et plus prenant dans l'em l'emploi du temps. C'est dans l'enseignement et la traduction des langues étrangères.
Ouais. OK, oui donc effectivement, c'est ça doit tu dois avoir un emploi du temps assez chargé. Donc en fait, heu, tu travailles, heu, tu télétravailles, hem, toute la semaine, heu, donc, heu, heu, 4 jours sur 5, c'est ça?
Ouais. C'est ça et une journée en présentielle, ouais.
OK et puis heu, du coup tes études, heu, tu tu pratiques, heu, quand? Heu, le soir?
Mouais, bah, ça va être ça au final et j'ai des horaires, heu, un peu de bureau pour le boulot, c'est-à-dire que je fais du 8:00-16:00 et après, bah, j'essaie de caler mes cours, heu, bah, tout le reste de la soirée, heu, l'après-midi quand je peux encore. Heu, et puis après, quand j'ai du temps, heu, de dispo, heu, à droite, à gauche, heu, en salle d'attente, des fois, chez le médecin, vraiment, heu, quand j'ai du du temps libre, c'est là, consacré pour les études.
Mmh mh. D'accord. Mouais D'accord et le samedi et le dimanche alors, heu, le le samedi donc tu ne travailles pas, heu et là tu te remises sur tes études, peut-être?
Oui, c'est ça, c'est un peu ça le problème au final. C'est que le week-end, ben, mais c'est jamais rep heu, vraiment un repos à 100%. Ça va être les études et puis après, comme dit, je fais aussi du sport, heu, 4 fois par semaine le soir et puis parfois des tournois qui prennent le samedi et le dimanche. D'où, heu, ma, heu, mon refus, par exemple, pour le un repas, heu, ce dimanche là, heu, parce que je serai à un tournoi.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Et tu fais quoi comme sport?
Du du badminton.
D'accord, OK. Ouais, puis j'imagine que, bah, voilà, c'est c'est un peu ta ta passion, ton exutoire et et tu ne enfin, tu tu ne peux pas louper, heu, une séance?
Bah, c'est ça, effectivement et c'est un des problèmes, je dirais. Parce qu'à chaque fois qu'on me demande, ben, c'est notamment à cause du sport. Par exemple les amis le soir, ben, pour moi, je peux pas parce que j'ai entraînement et et j'essaie de leur faire comprendre que c'est quand même un sport de cœur, hein, que je fais maintenant depuis presque 15 ans. Et je suis pas mal investi, donc c'est pour ça, heu, et ça me tiraille aussi, heu, ben, d'un autre côté, parce que je voudrais bien passer de bons moments avec mes amis, avec ma famille. Et et j'ai l'impression de, hem, de d'être parfois, de devoir respecter un certain quota, un certain ratio. Voilà, je me dis que je vais essayer de les voir tant de fois ce mois-ci, mais, au final j'arrive j'arrive vraiment à jamais respecter ce ce quota, ce ratio.
Mmh. Ouais. Mmh. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Ouais, c'est parce que tu as vraiment besoin de de te défouler, je pense, avec ton sport. Et puis, heu, heu, comme ça fait très longtemps que tu le pratiques, ça fait plus de 15 ans. Donc, heu, donc voilà, c'est hyper important pour toi, quoi. C'est c'est un petit peu comme, heu, comme, heu, un sportif qui a besoin de de courir, 2 à 3 2 ou 3 fois par jour parfois, heu, c'est c'est c'est un peu, heu, heu, indispensable en fait, on va dire.
Oui. Oui clairement, c'est c'est de te te déjà pour, heu, pour comme tu l'as dit, pour me dépenser de la journée, heu, parfois de la semaine aussi, ça se fait ça fait ça fait franchement du bien mentalement et puis, ben, rien que hier soir par exemple, j'étais à un restaurant avec des amis, heu, bon, ils avaient seulement à peine fini de manger, et puis moi je mettais un petit peu la pression pour, heu, pour avoir le dessert avant eux, parce que, bah, je voulais partir à 21:30 et heu, effectivement bon, j'ai eu mon dessert tout de suite, et puis, bah, je me suis excusé, je suis parti, heu, pour aller à mon entraînement juste après. Hem, et forcément, bah, après je culpabilisais, je me suis dit bon, ben, heu, en plus c'était avec des collègues aussi, donc je me suis dit: «Bon, je dégage pas forcément une bonne image de quelqu'un de social, heu, sociable». Donc, heu, ouais, c'était c c'est assez dur mentalement aussi de de se dire bon, ben, il faut faire des sacrifices dans sa vie sociale pour, heu, soit, bah pour les études, pour le boulot, mais aussi pour, heu, pour d'autres loisirs à côté. Donc, heu, ouais, la balance n'est pas trop pas trop équilibrée.
Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais c'est sûr, mais en même temps, hem, c'est enfin, c'est toi qui, je pense, qui veut aussi que la balance soit pas trop, heu, équilibrée parce que, heu, bah, tu as vraiment besoin de de ce sport. Tu as vraiment besoin de te te défouler, quoi c'est en fait c'est quelque part ça te fait plus de bien peut-être que, heu, bah, voilà un repas avec les les amis ou la famille, heu. C'est, mmh, enfin, voilà voilà c'est c'est ton ressenti quelque part tu tu te sens mieux au badmin au badminton peut-être qu'au restaurant avec des amis ou, heu, ou à un repas de famille, non tu crois pas?
Oui. Ah ah, bah, ça oui oui carrément. Bah, justement oui, je c'est si je pouvais choisir, je je ferais que le sport. Après c'est je dirais que c'est peut-être un petit peu un sentiment de d'obligation, de me dire que, heu, je dois quand même aller à des repas de famille. Alors en général, les repas de famille, c'est avec, heu, mes frères, mes sœurs, heu, heu, avec mes grands-parents aussi, donc je me dis: «Ben, les grands-parents, bon, ils vivront pas éternellement non plus». Donc, je me je me dois de les voir encore, heu, autant autant que je le peux et puis, après, bon, il y a aussi les parents donc, tu vois? C'est et ouais, heu, un petit sentiment d' d'obligation et puis sinon si j'y vais pas, bah, je vais et eux et eux ils vont pas vraiment me le faire, hem, regretter ils vont pas forcément me me dire: «Ah, tu es pas venu heu, t t tu aurais pu faire des efforts» non, c'est plutôt moi vraiment, heu, personnellement, qui me met des, heu, des
Mmh. Mmh mh. Ouais. Ouais, bien sûr. Mmh. Mmh. Mmh mh. La pression un petit peu?
ouais un peu un petit peu de pression effectivement.
Mmh mh. Ouais parce que c'est ce que j'allais te demander, heu, au niveau par exemple de, heu, bon, tes tes amis ou ou ta famille. Est-ce, heu, heu, on te reproche justement de ne pas toujours être toujours présent, de de préférer le le badminton à, bah, voilà aux soirées entre potes ou, heu, ou aux repas familiaux, on on te le reproche pas ça, ça va?
Ben, justement maintenant que tu le dis, heu, c'est vrai que la famille non, mais maintenant que tu parles des amis, heu, alors ça m'arrive, heu, alors pas pour pas pour le sport notamment, mais pour, heu, les études par exemple, heu, comme le week-end, heu, voilà comme j'ai dit je passe beaucoup de temps sur les études, et bien on me dit parfois, heu, ouais, c'est bon allez, tu peux tu peux te lâcher 3-4 heures tu peux venir, heu, et alors quand je dis: «Non», bon, bah, là oui ç ça me lance des petits piques, heu, ça m ça ça m'incite vraiment à à venir sortir, heu, pour mon bien, hein. Ils disent que c'est vraiment pour mon bien parce que c'est vrai que je sors du coup pas trop souvent, heu, en dehors du sport, du boulot, des études. Bah, ouais, je vais pas aller au cinéma, je vais pas forcément aller au restaurant, heu, avec des amis, je vais pas faire des activités qui me, heu, qui me permettraient aussi de décompresser et de déconnecter. Non, mais c'est c'est c'est ça au final, heu. Pour eux, ils ils disent, ils se voient, ils ils s'imaginent que je suis à chaque fois entre 4 murs et ça se comprend parfaitement parce que ce sont des des très bons amis et ils tiennent à moi. Mais oui, parfois, ils ils me le font quand même un petit peu, heu ils me feront des reproches et ils me feront un petit peu regretter, heu, de ne pas sortir avec eux.
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh, mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mais toi, heu, est-ce que, heu, bah, quelque part ça ça te coûte de, bah, de dire non?
Mmh, ben, c'est vrai que j'ai plus toujours tendance, heu, à dire oui, mais en général c'est surtout pour des services. Après non, justement, heu, il est plus facile de dire non, ben, parce que j'aime me consacrer dans mes études, heu. Comme je sais que c'est zim c'est important, heu, pour le sport aussi parce que, voilà, je dois maintenir un certain niveau de, ben, tout simplement un certain niveau, parce que je fais de la compétition. Donc, heu, pour moi, ça, je n'ai pas trop de difficultés à dire non. Sur le coup du moins. Et c'est surtout après, heu, par exemple, le quelques heures après ou le lendemain, ben que là je vais me dire, heu: «Ouais, heu, ben, si si j'y vais pas, heu», puis alors je remarque, hein, certains amis me demandent même plus trop, heu, si je veux sortir parce que pour eux ils savent <chuckles> à chaque fois que je vais dire non, donc c'est un problème aussi.
Mmh. Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Ouais, s Oui, voilà. Donc, heu mmh mh, oui. Mmh mh. Mais tu vois, quelque part, heu, j'ai l'impression qu'au fond de toi, ben, oui, tu culpabilises quand même, heu, un petit peu. Et, mmh, et j'ai j'ai envie de te dire que alors c'est très bien tout ce que tu fais, heu, voilà reprendre des études, bah, c'est c'est courageux et puis, heu, tu es tu es quelqu'un qui bosse beaucoup et puis, heu, heu, bah, par rapport au sport je je peux concevoir que ce soit, heu, très important pour toi, aussi, parce c'est c'est un exutoire étant donné que tu travailles beaucoup. Mais, heu, heu, quelque part, heu, la vie est courte et puis, heu, bah, c'est vrai qu'on sait pas trop de quoi, heu, sera fait le lendemain. Donc, heu, hem, même si, heu, c'est compliqué dans ton emploi du temps très chargé, hem, pas, faudrait pas que tu regrettes, tu vois, dans dans quelques années de, voilà, de d'avoir, heu, bah, tout consacré à à ton travail, tes études, ton sport. Hem, et sans avoir, heu, consacré un petit peu de temps quand même, heu, dans la mesure de tes possibilités, hem, bah, à ta famille ou à tes amis, enfin surtout à ta famille. Parce que bon effectivement, heu, heu, les les parents, les grands-parents, et cetera, heu, heu, parfois ça ça peut aller vite, quoi.
Oui. Oui. Mmh mh. Oui, c'est ça effectivement. Heu, c'est effectivement ça. Et puis, bah, comme tu le dis oui, heu, par exemple des compromis, bah, c'est ce que j'ai fait, heu, bah, hier soir. Heu, quand on m'avait demandé, heu, il y a quelques semaines, si je voulais aller au restaurant, bah, au début j'avais dit non. Et puis après bon, je me suis dit: «Allez, heu, c'est le repas de fin d'année avec les collègues, heu, je vais pouvoir faire un effort» et puis, bon, au final, bah, j'y suis allé quand même 2 heures avec eux. Même si, voilà, j'ai dû un peu m'éclipser comme un sauvage, heu, au bout d'un moment. Mais au moins j'étais là 2 heures avec eux et j'ai fait donnant-donnant 50-50, j'étais avec eux et après je suis allé au sport et tout le monde s'y retrouve plus ou moins. Donc, après, peut-être faire plus de compromis comme ça, heu, avec ma famille aussi, peut-être que je me dirais, heu, je devrais me dire, bah, de passer par exemple, heu, allez, le repas et puis pas forcément rester jusqu'à 17:00-18:00, mais leur dire, bah, qu'à 14:00-15:00, grand maximum je rentre, heu, j'ai d'autres priorités. C'est vrai que ça pourrait, heu, ça pourrait se faire plus facilement, hem, maintenant que tu le dis avec ces compromis, ouais.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Mmh. Ouais, je pense aussi. Bah, c'est vrai que déjà, heu, hier soir, heu, bah, voilà tu tu tu es allé un petit peu au restaurant avec tes collègues, même si tu es parti avant, bah, voilà, au moins tu tu as fait l'effort, tu as participé, je pense qu'ils étaient contents de de te voir et que toi, heu, bah, tu as passé un bon moment, même si tu es resté que 2 heures. Et heu, et je pense qu'avec, heu, bah, ta famille, heu, heu, oui plutôt que de, tu vois, que de ne pas aller du tout aux repas de famille, heu, tu peux venir et puis heu, ben, dans l'après-midi, heu, bah, voilà tu tu expliques que, voilà, tu dois y aller et je veux dire après, heu, s'ils sont ca assez compréhensifs, heu, s'i s'ils te comprennent assez facilement, je pense que je pense qu'il y aura pas de souci. Mais à mon avis, ils seront, hem, heureux de t'avoir vu, même si c'est, heu, bah, quelques heures même si c'est pas tout l'après-midi et c'est toujours, heu, ben, mieux que rien, j'ai envie de dire, tu vois? Au moins tu tu fais l'effort quand même de de les voir et de participer, heu. Parce qu'après, heu, si tu refuses tout le temps, heu, toutes les invitations, bah, c'est clair qu'à un moment tu vas plus voir personne. Et et c'est dommage, quelque part. Autant, heu, pour la famille que pour les amis, tu vois? Garder quand même un lien, heu, minimum, heu, heu, même, si tu dois, heu, bah, si tu dois quitter avant, heu, que ce soit pour tes études ou pour ton sport, heu. Et tes études tu en as pour combien de temps, au fait?
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Bah, là, c'est la dernière année. Donc, heu, encore quelques mois et ça devrait être fini.
OK. Oui, donc, heu, bah, déjà tu auras ça en moins également, heu, dans ton planning. Donc, peut-être qu'après, justement, ça va être plus facile pour toi, de consacrer un petit peu plus de temps heu, à ta famille et à t et à tes amis?
Oui. Ouais. Bah, c'est ça effectivement. J'aurai j'aurai beaucoup plus de temps. Et, heu, mais en tout cas je te remercie de m'avoir écouté ça m'a fait franchement très plaisir et puis, heu, de m'avoir, heu, un petit peu reboosté, donné heu, aussi, heu, bah, confiance, heu, par exemple, heu, bah, d'essayer d'adapter au mieux quand je vais voir ma famille. Pas forcément rester toute la journée, mais oui, que leur consacrer quelques heures, heu, pour que ce soit donnant-donnant pour chacun. Et puis comme ça, ils sont assez compréhensifs, donc, heu, ça va. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup.
Mmh mh. Mmh mh. Mais je t'en prie, c'est avec grand plaisir.